อ๋อ อา อา ค่ะ
แค่นั้นเลย 5 วินาที ปุ๊บ พอ พอจบ 5 วินาทีคือนับ หนึ่งถึงห้า ปุ๊บ ก็คือสงบ จึ้ง แล้วก็เข้ามุม
ค่ะ เออ อ๋อ
มุม มุมเขาเลยคราวเนี้ย มุมเขาเลย เสร็จเรียบร้อยแล้ว เขาทำหน้าที่ ดีใจเสร็จแล้ว แค่นี้เลย <chuckles> ก็เลยรู้สึกว่า เอ๊ะ เขาจะเหมือนคนอื่นหรือ เปล่านะ? <chuckles> ประมาณนี้ อา ใช่ค่ะ
ค่ะ ค่ะ เออ อือฮึ ๆ อืม อา ค่ะ ค่ะ เขาตั้งเวลาไว้ของเขาอะนะคะ เขา เขาคงจะรู้สึกว่า ถ้า ถ้าลิงโลดกว่านี้เนี่ย จ อ่า เจ้าของอาจจะ อ่า นอยได้หรือรำคาญได้ อะไรอย่างเงี้ย เขาอาจจะ อ มี มีความคิดของเขาไปเอง อะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่แน่ ใจ ค่ะ
อ ไม่นะ เราก็อยากให้เขา เราก็อยากให้เขาเล่นกับเขา คืออย่างงี้มันก็มีอารมณ์นิดหนึ่งเวลาที่คนอื่นมาที่บ้านอะค่ะ เวลาเพื่อนเรามา พี่น้อง เรามา อย่างเงี้ย เขาก็จะรู้สึกว่าดีใจ สนุกกับพี่น้องเรา กับคนที่เขามาบ้านเรา นานกว่าเราอีกอะ
อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ ๆ อ๋อ อะฮะ ๆ ค่ะ ค่ะ อา อืม ค่ะ
เออ เขาจะเข้าไป เล่นนัว เนีย หยิบของเล่นมา ให้ ใด ๆ คือ อุ๊ย ไม่ห่างเขาเลยอะค่ะ อย่างเงี้ย มันก็แบบ บางทีมันก็นอยเหมือนกันเนาะ ก็มี มีแบบพูดแบบกึ่งนอยไปให้เขาฟังนิดหนึ่งด้วย <chuckles> แล้วก็ ฟัง ตาแป๋ว ๆ
ค่ะ ๆ ค่ะ ๆ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อือ ๆ คือจริง ๆ